Pues yo trabajo por mi parte, eh, con la computadora, eh, redes sociales, entonces puedo compro datos allá para estar trabajando en alguna banca, en algún parque, eh, algo algo parecido. Eh, como mi trabajo es todo vía remoto, pues lo puedo hacer en cualquier parte del mundo.
Ah, entiendo. Ay, qué bien. Claro, claro. Te puedes ir a cualquier lugar del planeta y puedes trabajar sin problema.
Pues no cualquier parte del planeta, porque, pues no sé, te puedes ir al Tíbet a lo mejor y allá no hay señal de ningún tipo y pues no puedo conectarme, entonces no puedo hacer mis trabajos.
Claro, por supuesto. ¿Y en Cuba la la el Internet está bueno? Porque como están un poco atrasados, tú sabes.
Pero siempre y cuando haya una En los parques sí, sí están bien, sí, no tienen problema, eh, bueno, hay mucho que dice la gente, hay mucho, eh, no sé, rum, rum del del decir de la gente. Por eso siempre les he dicho: "No". Por ejemplo, a mí me dicen: "Cuba es hermoso, todo se los regalan, todo está superbién", pero la cosa es conocer y vivir ahí para realmente saber si es verdad todo lo que te cuentan. Y eso es lo que me gusta hacer de mis viajes, conocer la realidad de cada lugar a donde voy
Sí, sí. Claro.
eh, a la gente, cómo están viviendo, qué qué carencias tienen, qué tipo de de cosas buenas, qué cosas negativas y todo esto, pues documentarlo y llevármelo a a todo lo que yo hago, ¿no? Esa es esa es mi manera de trabajar.
Ujú. Por supuesto. Claro. Y déjame preguntarte, que lo de Cuba me parece muy interesante: ¿cuál es la gran real lo que lo que viste que no cuando llegaste que dijiste: "Cuba debe ser así", pero llegaste y te encontraste con algo diferente? ¿Qué fue lo que más te impactó de ese viaje?
Pues es su cultura, es muy, eh, diferente a la de donde yo soy. Son más, este, de fiesta, más, a pesar de los problemas que pueden llegar a tener, se les ve mucha alegría.
Son muy alegres.
Eh, son muy, este, platicadores, te aceptan, te abren los brazos, platican contigo, les interesa saber qué, de dónde vienes, tus historias. Y obviamente, pues también ven que me gusta mucho aprender de ellos y les hago preguntas, me contestan. Su comida, su baile, su música, sobre todo la música me gusta mucho. Eh, como músico también que soy, me gusta mucho aprender cosas de de, sobre la música y su cultura.
Claro, claro. Sí, sí. Oh. Oh, qué bueno. Son muy musicales los cubanos.
Sí, es hermoso, es tienen un una música tan de ellos, tan tan viva, tan alegre, tan llena de percusiones, llena de de vida y baile y todo eso. Eso me encanta
Sí.